Perché poi c'è anche una de d c'è chi ha delle definizioni diverse su che età, uhm, sia l'età in cui si inizia a aiutare a casa, però nel tuo caso 9 anni.
Sì, io mi ricordo molto piccola da bambina con la mia tata pure a 4 anni aiutavo a sistemare la mia stanza. Chiaramente non era un qualcosa però già a 8 anni, 9 anni ti puoi rifare il letto, uhm, magari non è perfetto, però insomma puoi sapere che devi riporre i gio i giochi che hai usato, che non si buttano i vestiti a terra, insomma tutta una serie di cose. Ehm
Cert certo. Sì, sì. Sicuramente è stata parte importante della tua educazione fin da piccola, si nota.
Sì, sì p penso di sì. I miei genitori sono stati molto bravi in questo devo dire. Ehm, poi si passava chiaramente al tema toilette. Nel senso, io, uhm, per tanti anni ho avuto la, uhm, toilette condivisa con mia mamma, uhm, poi in realtà noi perché ero bambina, quindi in realtà mi aiutava lei a lavarmi. Ehm, poi in realtà crescendo, quando i miei genitori si sono separati, ho acquisito la toilette che era di mio papà. Ehm
Certo. Mh-mh. Certo.
anche quella ehm, ero sufficientemente grande, io non ho cambiato subito, uhm, toilette, l'ho fatto metti a 11 anni, 12 anni? Uhm, anche lì a un certo punto cresciuta, non non a 11 anni avevo imparato come pulire il bagno e quindi me lo pulivo io, il mio bagno.
Sì. Di le regole basi dell'igiene e d del bagno e come si pulisc come mantenerlo in ordine.
Ma sì, sì, sì. Sì, se se usi sì sì, se lavi i pia se usi i piatti, se cucini, se si cucina insieme, chi cucina non lava i piatti, chi non cucina lava i piatti.
Sì, quelle regole un po' di base.
Sì, sì, oppure il primo che finisce prende e lava i piatti. Quindi io, uhm, arrivavo con queste diciamo, uhm, questi queste regole per me chiare. La mia <exhales> prima esperienza deflagrante, uhm, è in, uhm, Spagna.
Mh. Certo. Ah. Okay. E lì hai condivi condividevi una casa con altri coinquilini?
All'inizio tutto benissimo. Allora lì condividevo una casa con una mia con la mia coinquilina di origini boliviane.

Sì, dici tu "puzzavano i vestiti", non si capiva perché, io li lavavo a mano.
Ma quanto tempo dopo vi siete accorti di questa situazione da quando sei arrivata?
Eh.
Diciamo lei c ci viveva già da 2 anni.
Sì però lei l mhmm diciamo lavava a 90 gradi tutto, quindi era molto difficile. E io invece molti lavaggi, specialmente di cose tecniche li facevo a freddo per evitare di di di distruggere, ehm, i ve i vestiti, ehm lavavo soltanto i bianchi a 90 gradi, quindi, ehm, facevo molti cicli veloci, magari 2, 3 cicli veloci, quelli sai qua da un quarto d'ora, ehm, con più cose, quelle non proprio sporchissime, sai tipo, ehm che so, la ma magliettina usc usata mezza giornata, sì, sì.
Sicura Sì sì è normale. Cer Che hai usato poche volte. E quindi in quel caso come hai reagito? Perché purtroppo non potevi nemmeno confrontarti, con la persona che era causa del problema.
Ehm E abbiamo finito per pulire tutta la casa. Abbiamo finito per pulire tutta la casa. A un certo punto tutto, l'asciugatrice, la lavatrice, una specie di armadio adibito a scaffalatura, un armadio rotto adibito a scafs scaffalatura che stava nel, ehm, nella cucina dove c'era di tutto dentro, pure pacchi di patatine rovesciati. Cose che chiaramente non essendo nostre noi non toccavamo. Io, se non è mio, non lo tocco. Piatti
Eh. Oh mamma, situazione. Certo. Perché voi affittavate le stanze, immagino e di uno spazio condiviso.
Sì, sì. Io poi avevo il mio sportello con la la mia mini mini dispensa, no, avevo quella, quindi mi pulivo quella, non non pulivo cose non ne avevamo in comune. Potevo pulire il frigo
Certo. Comunque lei, quando siete entrate, quando sei entrata anche tu, non ha mai dato delle regole di pulizia della casa. Voi siete partite organizzandovi tra di voi o comunque è venuto anche naturale? Ehm
Sì. Sì, è venuto naturale. Il io il primo giorno sono andata a comprare ehm de i miei detersivi e tutto e quando poi sono arrivata e ho iniziato a pulire la, ehm, diciamo quello che mi spettava nella nella cucina ho ehm, abbiamo poi pulito insieme, ma pure la lavastoviglie siamo riusciti a riabilitare, dove dentro c'era il cespo di lattuga che era cresciuto nel frattempo.
Certo. No è incredibile. Comunque da questa storia che è un po' grottesca, diciamo, è venuto fuori qualcosa di positivo, perlomeno anche se avete dovuto fare tanto lavoro extra, per poter riportare la casa a uno stato decente che andasse bene a entrambe, perlomeno tra di voi andavate molto d'accordo ed era tutto naturale. Perché spesso a volte si incontra anche la difficoltà nel doversi gestire con l'altra persona che non ne vuole sapere o non vuole collaborare. Nel tuo caso è filato quasi tutto liscio, giusto?
Sì. Guard